Да, конечно. Я вот, э, эм, 1 мой опыт, это вот, э, после даже во время студенчества, м, практика. Я то есть, э, учился на экономиста, пошел в большую компанию, а, нефтеная нефтегазовая компания, я там, э, работал стажёром. <chuckles>
Мгм. О! Неплохо ты научился. Хорошо хорошо началось. Такой: "Я там учился на экономиста, пошел в нефтегазовую компанию. Да, так, э, жизнь заново начал. Ха!" Вот это хорошо!
Да. <chuckles> Да, ну, м Так так повезло, просто у меня были там, а, определённые возможности. Вот, и я там 3 месяца проработал, и я понял, то что для меня вот этот, э, м, вот этот вот эта масса компаний настолько тяжелая: то, что ты приходишь в огромную в огромное здание, все очень угрюмые, у тебя пропуск, тебе нужно секунда в секунду прийти, секунда в секунду выйти, а, у тебя есть допуски, там, где какая-то секретная информация, где ещё что-то. И всё это так давит. Я думаю: "Господи, я не вообще, не хочу здесь находиться. Мне тяжело". Вот 3 месяца я, а, пробыл там.
Ага. Да. Так. Так. Ага. Мгм. То есть, ощущение себя по факту, каким-то лишь таким входным винтиком, да, который полностью во всем ограничен, под целый полный контроль. А что в итоге, как ты себя чувствуешь, да, ну и как это работается, н
Мгм. М. Да, я вот, э, всё равно, <grunts> в студенчестве были мечты, то есть: "Да, у меня будет такая возможность!" Ты идешь, э, финансист, э, в большую компанию, э, нефтегазовая, кажется, всё: успех, деньги, э, по <chuckles> Всё это в этом роде.
Ну. Мгм. Мгм. Ну да, большая корпорация: вроде финансы, доступ, всё, можно делать что угодно, столько связей потом появляется. Ну что, и в итоге не совсем так? Обманчиво это всё?
Да. Нет, я я вот эти мечты мои, они разрушились. Я думал: "Всё классно, я приду, э, не знаю, там будет сла сразу классное общение, свободный график, я там, э, какой-то руководитель".
Мгм. Смогу классно выполнять ту эту работу, которая мне нравится и профессионально расти, да.
Э. Да, я понимал, конечно, что я не сразу там стану, э, там не знаю, м, главой отдела или ещё <chuckles> чего-то.
Мгм. Да, ведущим финансовым, каким-нибудь, аналитиком в этой конторе или еще кем-то, да. Мгм.
М м. Да, да, да. Я, конечно, понимал, что я- стажер, но вот эта сама атмосфера, она меня выдавила, сразу вот. И я буквально с 1 дня понимал то, что я не хочу здесь находиться. Мне вообще тяжело и эмоционально, и даже физически немного, потому что
Так. Мгм. Похоже, это была полезная стажировка, хм, которая сняла все очки и сразу показала, что ты на самом деле хотел бы или как минимум в какой обстановке ты бы хотел работать, да?
Ну да, да.

Да, да, конечно. И мгм, не знаю, мне вот и сам процесс вот этого, э, нового и, э, вот не знаю, как приключение воспринималось. Ага, вот мы сейчас себя взяли, э, я какую-то компанию собрал людей, эм, организовал её юридически, и мы бросились вот в новый проект, в котором я ещё ни разу не был, и в этой сфере не был, и щас мы будем все в этом вариться, разбираться, и там что-нибудь получится.
Мгм. Хм. Слушай, ну, это звучит очень круто. Тогда-то возникает вопрос. А ты не не было у тебя мысли о том, что это как-то слишком сложно, что, может, какая-то ошибка произойти, и по ну, чуть ли не крах какой-то настать? Вот как бы если и было, как ты с этим справился? И вот, может, ты вспоминал какие-то неудачи на первичных проектах, где ты тока начинал без опыта еще в тех конта компаниях? Вот как ты с этим справился и почему всё-таки решил продолжить?
Конечно. Самая такая яркая ситуация была, это когда вот именно свой проект я решил начать, со своего свою компанию, организацию. Э, это вот 1 большой проект, и у пошла несостыковка, то есть давил на меня и заказчик, э, и владелец, э, здания. И я и я был такой вот, э, прокладкой между ними.
Мгм. Мгм. А, блин. Это это под молотом и наковальней сразу между ними. Мгм.
Да, они просто бьют по мне. И я помню вот эту ситуацию, когда я сижу на кухне в 3:00 часа ночи, вот эти сметы смотрю и просто рву на себе головы, ой, головы волосы. Я не понимаю я не понимаю, зачем я сюда залез. Я этого я с этим никогда не сталкивался, и меня просто бьют со всех сторон. М, это непередаваемое ощущение. Я был абсолютно разбит, но, это большой опыт. Опыт, вот, э, и в общении
Мгм. М. Мгм. Но он себя построил, да. Он себя построил, этот опыт. И сейчас ты уже как рыба в воде в этом, да? Отчасти.
Да. Да вот Ну, н н да, и это определенно дало мне какой-то закалки. Вот. Между молотом и наковальней я закалился, можно сказать. Э, потому что, эм, м, сама ситуация, она тяжелая, конечно, но многому учит. И как, э, решать эту ситуацию, как общаться с людьми.
М. Да. Мгм.
Да, прекрасно, нуж нужно пробовать. Вот вот, фь к такому выводу я пришел.
Да.